Oh ya ya, mhm.
Namanya nah dia itu am hampir jadi gitarisnya, terus aku dikenalin karena aku tuh masih masih s masih SD lah masih usia 8, 9 tahun, dikenalin sama itu, sama musik-musik itu. Akhirnya, aku tahu mulai suka lagu rock tuh, bergeser.
Mhm. Mmm oke.
Sampai aku kelas 6 SD, dikenalkan sama seorang perempuan, dengerin lagu hip hop.
Oh iya. Mhm.
Waktu itu dengerin Bondan Prakoso, dengerin Xzibit, dengerin 50 Cent, Eminem, itu dari seorang cewek.
Oh, hip hop. Mhm. Oh, oke oke, <chuckles> cewek ini adalah teman sekolah kamu, gitu?
Iya. Mmm, teman dekat, di sekolah, gitu. <laughs>
Oh, iya iya. Oh, teman dekat di sekolah. Dekat ya, oke oke.
Iya, nah kemudian aku mulai suka, sampai akhirnya di SMA, aku mulai bergeser lagi selera musiknya, dengerin musik emo, dengerin pop rock, sama dengerin Ne-Yo waktu itu. Kenapa? Karena ada perempuan yang lagi aku deketin, tapi selera musiknya seperti musik tadi ini. Jadi cukup unik kan? Jadi aku susah buat komunikasi. Yang aku lakukan adalah mendengarkan semua lagu-lagu yang dia suka. Setelah aku dengerin, eee, akhirnya bisa nyambung dan akhirnya jadi deket, gitu.
Mhm. Hmm. Mmm, kenapa? Oh. Iya, ya. Mmm, mhm. Wow, oke, oke menarik nih, perubahannya lumayan drastis ya dari yang awalnya rock, hip hop, sampai akhirnya
Iya. Emo, heeh. Sampai aku tuh di kelas 3 SMA, mulai berpindah sangat berbeda sekali ketika sepupuku yang seorang pemain drum, itu ngedenger aku tuh lagi muterin lagu emo waktu itu, dan dia bilang, "ih kok dengerin lagunya kayak gini sih dengerin tuh musik-musik yang kayak gini", dan untuk pertama kalinya aku mendengarkan lagu dari Tompi judulnya itu Menghujam Jantungku dan disitu aku kayak ngerasa ini lagu apa, bagus banget karena aku ngerasa kayak itu kan secara musik, eee, varia variasinya sangat luar biasa gitu ya, terus juga, eee, pukulannya, temponya, dan itu kaya ngebuat aku wah ini lagunya bagus banget. Nah terus dia bilang, "nah lagu-lagu yang harusnya kamu dengerin itu lagu-lagu kayak gini". Dari situ lah aku mulai belajar dengerin Tompi, dengerin lagu-lagu Jazz dari Andien, James Miller, terus dengerin juga musik musik Funk. Waktu itu masih zaman-zamannya Bruno Mars yang aku dengerin, dengerin musik-musik kayak zaman dulunya, ada Casiopea. Jadi aku mulai dengerin tuh musik Jazz sampai aku menikah.
Emo, oke oke. Mhm. Mmm. Iya. Mmm. Mhm. Wow. <laughs> Iya iya. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm, iya iya.